Pinagsabihan ko, alam mo sinabi sa'kin? "Ba't ko iba-block, eh, katrabaho ko yan?" Ay! Nagpintig yung tenga ko talaga! Sabi ko sabi ko, "Ah, okey."
Um. <laughs> Talaga? Eh, kahit naman ako. Oh, tapos anong sinabi mo?
'Di ba? Parang sabi ko, "Okey, sige, katrabaho mo." ta's 'yon na, minessage ko na yung babae. Hindi ko na siya para hindi ko na para pahabain yung usapan namin dalawa kasi baka kung anong masabi ko pa.
Ay, talaga Tama.
So dun na lang sa isa, kung maiintindihan niya ako, kung hindi, eh, 'di mm magsama sila. <laughs>
Katrabaho. Oo nga naman. Sa <laughs> Pero, pe pero wala naman talagang ano, I mean, ah, minsan naman talaga meron na, merong ano na merong merong babaeng ganun, eh yung parang konting kibot pinagseselosan, kahit wala naman 'di ba?
Ganun lang. Mm, may may ganun pero hindi ako gano marunong talaga akong makatunog, eh.
Kaya pala gano'n. Oo.
Alam mo 'yon, tipong, bakit mo sasabihan na, "Kumain ka na?" o kaya "Good morning." ba't ka mag-gu-good morning, katrabaho mo 'yon? What? Alam mo 'yon, nagagalit ako bigla, naaalala ko. <laughs> 'Di ba, para sobra.
<gasps> <laughs> Oo. Tama nga. Oo nga naman, 'di ba parang, bakit
Kung sa'kin nga di nga 'ko binabati niyan sa umaga 'pag gumigising, eh. Dumire-diretso lang sa kusina para maghanap pagkain.
bakit ka mag-go-good morning? Ikaw pa yung naunang mag-good morning? <laughs> <gasps>
Oo, 'di ba? Hinding-hindi ka basta hindi ka ba magagalit 'pag gano'n, ba't may nag-gu-good morning sa'yo?
Totoo. <laughs> Alam mo nakakatawa balikan yung mga ano, eh, 'no? Pero pagka anong, ah, halimbawa may paraan ba na nakatulong sa iyo para mabawasan yang ano, yung selos na ganiyan, para mata mapanatili yung, um, tiwala?
Oo.